Đó, nhưng mà lần này là hổng có cần ừm, mình nghĩ là lớn rồi, vẫn thích nhưng mà chắc hổng bon chen nữa đâu, kiểu là vẫn coi IMAX đấy, nhưng mà hổng có cần phải đi cái suất đầu tiên đâu. Trời ơi, ta nói nó chen gì đâu mà ồn ào lắm.
<chuckles> À, trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là bây giờ là mặc dù là vẫn vẫn s vẫn muốn đi coi lại phim nhưng mà chắc là sẽ không chọn ừ, không bon chen những cái suất đầu tiên giống như hồi sinh viên nữa, đúng không? Bây giờ chắc là lớn rồi, muốn đi coi những cái suất mà, ừm, ít người, vắng để coi cái cảm giác nó đã hơn, đúng không? Ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chắc là mình sẽ, a vẫn là chọn cái chất lượng đó, tại vì bây giờ là tài chính là cho phép rồi thì không có băn khoăn nữa, nhưng mà sẽ chọn những cái suất như là trong ngày thường đi. Hoặc là sáng sớm hoặc là tối, tối chút để mà đỡ phải chen ấy bạn. Ừm.
Ừm. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ơ, thế thì ngoài cái bộ phim cũ là cái bộ phim hành động đó thì bạn có hay coi lại những bộ phim khác không?
Mình có coi lại những bộ phim hành động của cái nhà này, <chuckles> đó là cũng cũng
<chuckles> Vẫn là bộ phim hành động của cái chuỗi series đó luôn, vẫn là của cái nhà đó, sản xuất đó. Ồ! Vậy là vẫn là trung thành fan trung thành đó chứ.
Ừm. Đúng rồi, cũng có. Mình cũng có những cái bộ mà TV series của họ, mình cũng rất là thích đấy. Kiểu như là, ngoại trừ là phim điện ảnh thì họ có những cái phim mà phim tập đó bạn, mà nó ngắn lắm, nó có, a, tầm 6-9 tập thôi. Về cái series mà mình thích nhất ấy, là fan series của, ơ, Loki nói về những cái hỗn loạn trong thời gian á, mình khá là thích. Tự nhiên không không khó giỏi vật lý nhưng mà coi phim đó thấy xong thấy vật lý cũng hay. <chuckles>
Ừm. Ừm. À. Ừm, ừm. À. <chuckles> Vậy là bạn là một fan trung thành của những bộ phim hành động, bộ phim liên quan về đến vật lý, với khoa học viễn tưởng. Ờ, cũng rất là những bộ phim này thông thường cái nội dung của nó rất là đau đầu ấy, mà bạn coi được mà bạn là fan trung thành Ồ, thế hả?
Á, đúng rồi, đúng rồi. Ô, mình coi mình bị mê á, xong rồi mình còn phải đi coi mấy cái phân tích coi làm sao mà cái nguyên lý này nó lại ra như vậy, mình phải coi mình hiểu cho bằng được. <chuckles> Ừm.
Trời, trời ơi! Dữ vậy luôn, dữ vậy luôn. Ờ, vậy là không những là đi coi á không những là cảm nhận mà còn phải phân tích và hiểu được nữa thì mới ch thì mới được.
Thấy mình chắc cũng giỏi giỏi hơn khối A rồi đó. <chuckles> Ô kê. Ừm.
Ờ, cũng khá là thú vị nhỉ? Kiểu, ừm, nếu mà là một bộ fan sau này nếu mà trong tương lai thì bạn có vẫn là fan trung thành của nh những bộ phim như thế này, hay là muốn theo đổi gu khác? À.
Đúng rồi, vẫn có đó, mình mong là trong tương lai mà khoa học mà phát triển hơn thì sẽ có những cái cảnh phim bùng nổ hơn nữa. Nên nà rất cám ơn bạn đã nghe mình chia sẻ lại cái cảm giác khi mình xem lại bộ phim cũ mình yêu thích nha. Ừm. Vậy thì nha. <chuckles> Bye bye.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái chia sẻ vô cùng bổ ích khi mà bạn chia sẻ những cái, ờ, cảm giác khi xem lại bộ phim cũ nhá. Bye bye.

Ờ, bạn ơi, không biết là, ừm, cái cảm giác khi mà bạn xem lại một bộ phim cũ thì nó như thế nào?
Ôi, mình có 1 cái bộ phim chiếu rạp mình rất là ưng luôn, mình nghĩ chắc, ơ, đến nay cũng, ơ, ờ, mình nghĩ chắc 7, 8 năm từ cái lúc mà lần đầu tiên nó ra rạp rồi đó. Và ừm, và ở nhà mình chắc cũng coi lại được, ừm, 2, 3 lần rồi, còn cái phim đó là đi mình đi coi rạp tận 2 lần nên chắc mình sẽ kể cái lần sau đi, nó ấn tượng hơn.
Ờ, thế á? Ừm, lâu nha, lâu nha. Ờ. Ờ, thế thì thế thì mình tò mò nha, không biết là cái bộ phim đấy là cái bộ phim gì đấy?
À, hồi xưa là mình rất là mê coi cái chuỗi phim của Marvel Studio ấy, phim về siêu anh hùng đó bạn, nên là mình, ừm, mình mình với bạn thân của mình hai đứa đều thích cho nên là cũng chờ đợi rất là lâu đến một cái phần phim gọi gọi là, "Trận đánh cuối cùng" luôn á, đó là cái trận, à, Endg
Ờ, đã nha. Ừm, ừm. Thì hình như là cái chuỗi phim đó là cái chuỗi phim mà vô cùng nổi tiếng luôn á, mà những cái bộ phim người ta ra rạp lúc nào cũng, kiểu, cháy phòng vé luôn, đúng không?

Mặc dù là đã biết hết tất cả kết cục rồi, biết chỗ nào khóc, chỗ nào cười, chỗ nào, ờ, vui rồi chỗ nào hân hoan á. Nhưng mà cái lần thứ 2 á, mình vẫn y chang vậy luôn, nó không có gì khác hết bạn. Nếu mà có khác á, thì mình thấy là trọn vẹn hơn tại vì lúc đó là coi cái kiểu là cái định dạng nó ô kê hơn á bạn.
Ừm, ừm. Ờ, ờ. À. Đúng rồi, đúng rồi. Coi định dạng ô kê hơn. Thứ hai là coi lại 2 lần ấy, thì cái thời gian mà suy ngẫm về cái nội dung bộ phim nó cũng nhiều hơn, đúng không? Thành ra là cái bộ phim nó sâu sắc hơn.
Ừm, ừm. <laughs> Cơ bản là cơ bản là cái bộ phim đó cũng cần suy ngẫm luôn. Tại vì cái thời lượng chiếu mình nhớ mang máng đâu đó nó cũng 3 tiếng hơn ấy, hông có suy ngẫm được, đúng rồi.
Trời, 3 tiếng luôn, 3 tiếng là tầm chắc cũng phải tầm giống như Titanic luôn á nhỉ? 3 tiếng là dài, siêu dài luôn á, ngồi trong rạp chắc là ê hết cả mông. <chuckles>
Đúng rồi, ừ, ừm. Đúng rồi, mình cũng đâu có dám đi vệ sinh đâu, mình nói thiệt luôn á. Nên là cái bữa đó là ăn bắp rồi uống nước, rồi nhấp nhả, nhấp nhả thôi, chứ hổng có dám mà uống mạnh bạo như mấy cái lần trước á bạn. <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi.
Ủa thế hả? <laughs> Ờ, không dám bỏ qua một chi tiết nào, đúng không? Không dám bỏ qua. Ừm, ơ, thế thì có cái khoảnh khắc nào ấy, mà bạn cùng với bạn của bạn xem cái bộ phim đó mà cái khoảnh khắc đó khiến bạn nhớ mãi không? Kiểu, ngồi trong rạp mà cái khoảnh khắc nào khiến bạn đáng nhớ nhất?
Ờ. Có, ơ, nhiều khoảnh khắc khiến mình nhớ, buồn có, vui có. Nhưng mà cái mình thích nhất á, là cái cảnh cuối ấy, khi mà Captain America chỉ còn có một mình thôi và phải chiến đấu chống lại Thanos, thì lúc đó là anh ấy là cũng, ơ, tan nát rồi. Nói chung là người trầy nè, hết đẹp trai, què quặt tùm lum tùm la rồi, khiên thì vỡ nha, nhưng mà vẫn đứng lên một mình. Thì ngay cái lúc mà ảnh sắp, gọi là, <tsk> người ta nói là đâm đầu đi chết ấy, thì tự nhiên là nguyên một dàn đồng đội siêu anh hùng là xuất hiện ngay phía sau ảnh luôn. Mình vẫn còn nhớ cái câu cái câu thoại bất tử chỗ đó, cái câu của anh, a, Falcon, ảnh nói với lại Captain qua cái bộ đàm là "On the left", tức là ở bên, ưm, ở bên trái ấy. Xong rồi, trời ơi, mở mấy cái vòng tròn ra xong rồi bước ra nguyên một đàn luôn. <chuckles>
Ừm. À, cảnh cuối. <chuckles> Người ngượm trầy xước rồi, đúng không? <laughs> Ừm, ừm. Ồ, bất ngờ nhỉ. Ừm. Ủa, đã vậy. Trời ơi. Ồ, vậy là một cái cảnh phim này vô cùng là bất ngờ, xúc động, đúng không? Kiểu như là cái cái nhân vật chính nó chiến đấu đến cuối cùng rồi, một mình nhưng mà cuối cùng lại có có một những người đồng đồng người đồng đội của mình, ờ, bên cạnh đó, mà xuất hiện một cái bất ngờ luôn. À, hóa
Đúng rồi. Đúng rồi. Khúc đó là ừm. Khúc đó là xém xíu nữa là ăn hành rồi. Thì nguyên nguyên nguyên bầy luôn, đồng đội xuất hiện, xong rồi toàn là những cái nhân vật mà ai cũng yêu thích hết bạn. Kiểu là bạn kiểu lúc đó là trong trong rạp rất là đông người, cứ cho là mỗi người đều thích một nhân vật đi, là ai cũng có cái nhân vật, ờ, bản thân thích trong đó. Ờ, cảnh đó nó rất là hùng hậu và nó rất là, gọi là, <tsk> nó đi vào huyền thoại của phim Marvel, kèm theo cái quả nhạc mà cái nhạc của siêu anh hùng của Marvel, nữa trời ơi, luôn rồi.
<laughs> Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi đó. Ừm, nói chung là phim ảnh và nghệ thuật là luôn luôn khiến luôn luôn khiến cho khán giả cảm thấy bất ngờ, khiến cho khán giả là không đoán được cái kết đấy, thì đó là một bộ phim hay. Ơ, thế thì nhá, không biết là, ừm, những cái những cái chi tiết ở trong những bộ phim đấy ấy, thì có cái chi tiết nào á, mà khiến cho khiến cho bạn gợi nhớ về một cái kỷ niệm hay là một cái giai đoạn ở trong cuộc đời của bạn không?
Ừm, ừm. Đúng rồi đó. Ừm.